よく、あの、文化的に多様な背景を持った人たちが、いらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
うん。そういう人たちが、まあ、一緒に暮らす時っていうのは、一番大事なことって何ですかね？
そうですね。今なんか、日本でそういう話がよく出てますよね。あの、外国人外国の方が多く日本に移っているのと、あの、外国の方が、あの、日本に観光に来るっていうのが、増えてきてるので。どうやって日本で、うん、どどういうどういう風にやっていけばいいのか、っていう話をよく聞きますよね。どうでしょう。私は小さい頃から、イギリスにずっと住んでいて、それからニューヨはい、イギリスに13歳から19歳ぐらいまで住んでて。はい。でも、その時はかなり、やっぱイギリス人、日本とに似て、あの、島国なので、あの、やっぱりイギリス人が多くって。でも、日本と比べてやっぱり多様で、ユダヤ人の方がいたり、インドの方がいたり。色々あったんですけど。
あ、はい。 あ、はい。 あ、はい。 出ますね、はい。 おお、イギリスですか。 じゅうきゅうさいまで。はい。 ぬ、はい。 はい。 はい。 ああ。はい。
で、それで、それからアメリカにあの、大学、大学院ずっと、ずアメリカに住んでるんですけど、やっぱりアメリカの方が、ニューヨークとロスにずっと住んでたんですけど。
はい。 はい。
もうイギリスや日本と比べて全然多様ですよね。もう色んな国の人がいるし
まあ、世界中から人が集まってきますからね、アメリカは。
そうですね。ただ外国人がいるっていうだけじゃなくて、外国人がいるっていうよりも、移民がいるっていうのと、あともちろん、もう何百年も前から
あ、はい。 ああ、なるほど。観光とか、そういう風に一時滞在じゃなくってもう、アメリカで暮らそうって決めた人たちが多いってことですね。
そうですね、それだけじゃなくてもうスレーブで、ね、奴隷として連れてこられた人っていうのがいるわけじゃないですか。
<laughs> それはもうだいぶ昔の話ですよね。
そうですね。でも、それでも、今でも、問題になってるんですよ。今でも、昔のことですけど、なんだろう、黒人差別っていうのは今でもあるし、こく
うーん。 はい。はい。 はい。 ま、BLM ありますもんね。
うん、そ、いろんな問題があるんですよ。だなので、その多様な人が一緒に暮らすには何が大切かって、ほんとに大切な問題、大切な質問だと思うし、そういうアメリカである問題とかイギリスである問題も見ていて、日本で活かせることっていっぱいあるんじゃないのかなと思います。
はい。 はい。 はい。 ただ、アメリカでも、今仰ったニューヨークやロサンゼルスは確かに多様な人が居るかもしれませんけれども、田舎に行くと逆に多様性ほぼ無いですよね。<laughs> アメリカって国は、逆に。
はい。 <laughs> そうですね。 そうですね、そそれ、はやそういえば私がボストンに住んでた時に、あの、ルームメイトの女の子がニューハンプシャーっていうところに住んでて
うん。 はい。 はい、ニューハンプシャー州、はい。
で、あの、なんかお休みの時に、あの家に連れてってくれて。いやあ
はい、ニューアンプシャー州に。
もうじろじろ見られましたね。あ、白人しかいないみたいで。
<laughs> 白人ばっかりですよね。ニューハンプシャーとかの田舎の方はね。
うん。そうですね。で、あたしはすっごい気にしないんですよ、個人的にそういうのって。ああああ、珍しいんだろうなと思って。うん。あとやっぱり女性なので、見られるっていうの慣れてるっていうか。うん。
ええ。 <laughs> はい、はい。 うん。 はい。 <laughs> あ、そういうもんですか。<laughs>
そうですよそうですよ。特にこんなあたしみたいな美女の場合慣れてるんですよ。<laughs> ま、でも、それ、おはの黒人の方とか、他他の色んな方とお話しすると、すごい嫌なみたい。嫌嫌っていう感覚があるみたいですね。そうジロジロ見られたりするのは。うん。なので、ああ、そうなんだ、っていう風に、そういう風に人がどういう風に感じるのかっていうのを、考えていくっていうのも必要ですよね。
<laughs> <laughs> 見られてなんぼですね、はい。<laughs> はい。 はい。 なるほど。はい、はい。 なるほどですね。ぶつかりやすい瞬間ってやっぱりあるんですかね。多様な背景の人たちが。
うん。 そうですね、ありまあ、あの 考え方が違うとかいうことを、いあの、にに日本日本で、そういう話をしてるの聞いたことあるんですけど、それよりも、うーん、なんだろう。
考え方ね。 はい。はい。
特にアメリカなんかでは、あの
はい。
黒人だから何なんだろう、とかそう言う風に、あの、被害者意識みたいなの、ピリピリしてる人とかも多いので、凄い気を付けなきゃいけないみたいな、っていうことが、あつうん、沢山あって、いもう、うん。
ああ。 なるほど。 一方から見ると一方から見ると、ステレオタイプ。黒人だから、こうなんだろうっていう見方するし、逆に黒人サイドから見ると、黒人だからそう思われてるに違いないっていう部分が、ピリピリしちゃうんですね。うん。
そう、でもそれうん。こうん。 そうなんですよ。ん、でも、黒人だけじゃないんですよ。ユダヤ人の方もそうだし、多分日本人とか、アジ日本人とかアジア人の方も、みんなそうなのかもしれないけど、アジア人だから、そういう風に言うんだろうとか、ユダヤ人だから、そういう風に言うんだろう、僕が黒人だから、そういう風に言うんだろう、とか言う、その被害者意識みたいのが、あの、よく見られるので、そういうところって、すっごい気を付けて、あの、接ししないといけないっていうところがあるんじゃないのかなと思います。
うん。 アジア系もね、うん。 うん。 <laughs> なるほどなるほど。<chuckles> なるほど。 うん。 逆にあなたはいわゆるユーラシアンですよね？お話を聞いてる限りだと。
ユーラシアン？ あの、<laughs> いや日本人ですよ。<laughs> はい。
日本人ですか。ただ、要はイギリスで長く育ったっていうバックグラウンドがあるわけですね。
はい。 そうですね、イギリスで育ったっていうのとは、あんイギリスとアメリカで教育を受けているっていうことがあるので、なんだろう、今、こう、日本が本当に国際的になってくるのを見ると、もしかして日本で私みたいな人が <laughs> 必要になるのかもしれないとか思いますよね。うん。
うーん。 いうっていうことですね。うん。 はい。 <laughs> ああああ。あ、文化的に多様な背景を持った人がアドバイザーとしていると、だたぶん違ってくると思うんですよね。そういう状態よく見てたし。
そうですね、なんか、なんだろう、うん、言葉だけじゃなくて、そのカルチャーの、あの、トランスレーターっていうか、うん、なんだろう、あの、言葉だけじゃなくて、なんでこんなことを、いするんだろうっていうふうに疑問に思うことがたくさん出てくるんじゃないのかなと思うので、そういうところでもしかして、いや、そういう、こういうふうに思ってこういうふうに言ってるんだとか、なんか、たす社会のためになることができるかもしれないとか思って。
うん。 はい。 はい。 うん。まあ、そうでしょうね。 うん。 <laughs> じゃ、そういう意味ではもう、その、何て言ったらいんでしょう、ぶつかるのはもうある程度、しょうがないって諦めるしかないんですかね。
ぶつかるのはしょうがない。いや、かぶつかるのはしょうがないっていうか、なんだろう、プレあの、先ほど話してた、いあの、その、被害者意識とかそういう話をしてた時って、それって結局始めっから、これはこうだろうと思ってしまってるから、そこで真実が見えなくなってるわけじゃないですか。だから、そこで、それを理解していけば、ぶつかることってないと思うんですよ。ぶつかるというよりも、なんだろう。うん、もみむむず、ん、なんだろう、理解理解しようという心さえあれば、うん。大丈夫だと、はい。
うん。 うん。 はい。はい。 はい。 はい。 ご本人がですよね。うん。 うん。 なくしていげる。 はい。えいや、多分ですね、あの、そういう気持ちの部分でやっていくと、とてもうまくいかないと思うんですよね。で、温度差があるんで。
ほうほうほう。
うん。そうすると、どうしてもそこには現実的なルール、法律とまではいかない。でもルールとしてこうしましょうねっていう決め事、社会的な契約が必要なってくると思うんですよ。
そうですね。もちろんルールとかって、あの大切だと思います。あの、なんだろう、昔、こ言葉が通じないっていうのが一番たい大変になると思うので、私がもし国、ね、もちろもちろんね、そんなことありえないんですけど、もし私が日本の国を支える、なんかそういう大事な人になるとしたら、絶対やっぱりがあの、外国の方には、日本語を学んで欲しいと思います。うん。日本語をまなま、ちょっとでも学んでもらえると、私もフランス語をあの、勉強したり、ドイツ語を勉強したりするに、その、お言葉だけを勉強するんじゃなくて、カルチャーも勉強してくるわけになると思うんですよ。なのうん、なので、その日本語を勉強しなきゃいけない、日本語のテストを受かんなきゃいけないっていうことをルールにすれば、ある程度、なんだろう、誤解がと解けてくるっていうか、そういうことがあるんじゃないのかなと思います。うん。
うん。 うん。 あ、はい。 はい。 あ、はい。 はい。 はい。 なるほどなるほど。 はい。 はい。 あ、はい。 そうですね、仰る通りです。はい。 はい。 ああ、いわゆる言葉の背景にある文化ですよね。
そうですね。うん。なんか、あたしが不思議になるのは、アメリカで、あの英語が喋れない人って凄い沢山いるんですよ。
ん、なぜ行ったのかが分からないっていう。 はい。 あ、はいはい、よく聞きますどね。
ううん、で、あの、どっか国のねが、あの、施設とかに色々行ったりしても、スペイン語のであったり、中国語であったり、アラビ色んな言葉の書類があるんですよ。だから、英語が喋れなくても、当たり前っていう設定でなってるんですね。それってあたし、凄い不思議だなと思って。だから、それは、何だろう、いいとお思われてやってることなんですけど、私は、まあ、もし出来たら、日本日本に来て頂ける外国人の方は、頑張って日本語勉強して頂きたいと思いますね。
はい。 はい。 うん。 なるほど。 はい。 うん。 なるほど。そうすると、アメリカでは英語を話せない人がいるがゆえに、アメリカの文化的背景が分からなくて、まあ、対立が出て出来てしまう事もあるって言う様なかん話ですかね。
うん。 いや、そう言う訳でもないんですけど、<laughs> うーん、うん、アメリカでは何だろう。だって、うん、移民の国なので、イタリアのね、人が来たり、勿論200年前に、日本人の人も沢山来たわけですよ、アメリカには。うん。んで、勿論、うあの、南アメリカからい沢山、あの
そう言う訳でもないんですか？<laughs> はい。 はい。 行きましたね、はい。
ヒスパニックの人達が来て。
いわゆるヒスパニックの人たちですね。 はい。
で、あの、なんだろう、やっぱり日本人の方とかいろんな他の国というのも、自分の子供には絶対英語を喋らせようとして、自分の言葉を喋らなないようにしようとか、そういう光景もあるんですよ。うん。なので、でも、すそれでも、し全然あの、あの全然にあの英語が喋れないで来ちゃって、そのままでいちゃうっていう人でも、それでも生きていける国なので。
はい。 まあ、確かにそうですよね。あの特にヒスパニックの方とか、じ人口規模が多いっすから、ヒスパニックの中で生きていくことができますもんね。うん。
ふんふん。 うん。 そうなんですよ。それでもロシアロシア関係の人はロシアのそういう地域で生きていけるし、うーん、もういろんなコミュニティがあって、それだけでできていっちゃうっていうのは、まあ、すごいと思うけど、でもそれは日本ではダメなんじゃないのかなと思います。だって日本の文化って。
コミュニティで生きてくしって。うーん。 ええ。 うん。 あのですね、み密度が違うんで、人口密度が違うから無理ですね、日本では。
うーん、そ、ふうん。
第一次世界大戦までアメリカの本当にドイツ人が多い移民場所だと、ドイツ語みんな話してましたからね。それが第一次せ世界大戦でドイツが敵国になっちゃったんで、ドイツ語話すのやめた、名前もドイツ風やめたっていう背景がありますから。
ふんふんふんふん。 はい、そうです。
日本ではそんなことできませんね、まずね。あの、うん、人口密度が高すぎて、一定の地域にそのそのコミュニティだけは存在することはできないんですよね。
できないですよね。 うん。 うーん、私もそう思います。 なので、うーん、日本の
うん。 そういう意味では、先ほどおっしゃったようなファシリテーション？あの間を取り持つ多様な文化を持った人が必要なのかもしれませんね。
そうですね、多様な文化を持った人っていうんじゃなくて、多様な文化を理解している人。
うん。 あ、理解してる人ですね、はい。
で、いいと思うんですよ。私なんてただの日本人だし。多様な文化は持ってないんですよ。にただ、ああ、他の国で暮らしたり、あの、経験したり、仕事をしたり、ええ、がくあの、勉強したりっていうことはしてるんですけど、なので、うん、ただ、うん、日本で、あの、たお父さんとお母さんは他の国で、でも日本で、うただ色が白いから多様な文化を、も持っているとか、そういうわけじゃないと思うんですよ。日本でしか生まれてなかったら、日本、ルックスが白人だけで、全然日本のことしか知らないと思うんですよ。うん。
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 ああ 分かります。それは分かります。はい。うん。 うん、そういう人多いですね、逆にね。
で、そうですね、でも、かんちあの、日本人の人とかって、それ見て、あの、勘違いしちゃって、そんで、あの、ハーフの方とかも多分そう言われて、そこでいちいち喧嘩してるの面倒くさいから、がいあの多様文化のふりしちゃったりとかっていうふうにしなきゃいけないような感じになってんじゃないのかなとか。
うん。 <laughs> よくアメリカ人とかハーフのお子さんであの英語を話せない人たくさんいますからね。
それ話せませんよ、だって英語。うん。そうですよ、かわいそうですよ。でもそのなんかね、多様性があるようなふりしなきゃいけないのは。
<laughs> 結構多いんですよ、これ。このパターン。 <laughs> うん。見た目がハーフだからってね、話す話せると思われちゃうんですよね、きりんな。<laughs>
あん、うーん、だって日本でしかね、日本の小学校は日本の学歴しか受けてないわけですからね。うん。
ああ、そうか、そういう意味ではそれがさっき、おあ、おっしゃってた、ようは、おお思い違いっていうか、一方的なものの見方なんですよね、ステレオタイプの見方。うん。うーん。
そうなんです。みんな勘違いしちゃうんですよね。うん。 そうですね、だから。
そうすると、そのあたりっていうのをまあ、何とか話し合って解決していければ、多様な人たちが一緒に暮らせる社会になるのかなっていうような感じですかね。
そうですね、あの、ゆっくりあの、うん、なんだろう、少しずつあんまり早くやっちゃうと、ちょっとやばいところで。<laughs>
うん。 ゆっくり、ゆっくり。はい。 うん。今日は、え、楽しい話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
あ、失礼します。